Oo, sobra naman pala. Tapos minsan 'pag ganun lang yung order mo. Hindi siya aabot dun sa may delivery fee, so may add pa siya. Ayon kaya iniwasan ko na lang. Tapos kami mahilig kami yung soft drinks, 'pag tanghalian or hapunan. Eh, kami ang soft drinks namin ay 1.5. Eh, ang presyo nun 75, so paano
Oo. Yun nga, eh. Ah. Oo. Wow. Ah, mahilig talaga kayo sa soft drinks? 'Di ba nawawala yun? Talaga.
Oo. Paano kung bibili kami oo. Paano kung bibili yan ng lunch, bibili pa kami, so ₱150 na yun, 4,500 din yun sa isang buwan. Tapos naisip ko siya, "Hala, yun palang pang soft drinks natin pwede na pala siyang budget natin ng 2 weeks sa pagkain."
Mm.
kaya ayun. Ano, sinusubukan ko na wag na kaming mag-soft drinks.
Oo. Parang yun din 'no, kung may mababawas tayo, su sinusubukan nating bawasan talaga. Lalo na, ayun, ah, parang hindi rin naman siya maganda sa kalusugan natin, 'di ba? <laughs> Kaya ayun, dapat bawasan.
Oo. Totoo. Sobra. Pang ano lang siya, pang-budol, pang-akit. <laughs>
Totoo. Pero ayun, ah, may iba ka bang paraan para, yung mag ipon naman. May, ah, ginagawa ka bang espesipiko, ganun?